Imm, hobilerin var mı? Eee, ve varsa kişisel tatmininde bir rol oynadığını düşünüyor musun?
Hobilerim var şu anda kişisel tatminimde de kesinlikle rol oynuyor. Çünkü ben hobi dediğimde sevdiğim, yapmaktan keyif aldığım şeyler aklıma geliyor.
Hımm, hı hı, eee, peki, eee, kişisel tatmin derken, eee, hani, n nasıl bir ölçüt, tatminin nasıl bir ölçütü var. Ve, hani, hangi hobin hangi, eee, kısımda etkiliyor sence? Bu arada tabii bana biraz hangi hobilerin olduğunu da açarsan sevinirim.
Tabii ben genelde böyle sporla çok ilgileniyorum. Iıı, küçüklüğümden beri. Şu anda da mesela çalışıyorum ama, ııı, yoğun bir dönemdeyim, ona rağmen böyle, eee, s egzersize gitmeye çalışıyorum. Arkadaşlarımla yeni, eee, edindiğim bir hobim var padel diye bir oyun, tenise benziyor, onu yapmayı çok seviyorum. Kişisel tatminden baktığımda mesela padel oynamak beni sosyal olarak çok geliştiriyor ve sinir, stresimi de atıyor. Yani, çok sinirli bir insan değilim ama stresimi atmamda da yardımcı oluyor açıkçası.
Hıı. Hı hı. Hı hı. Hımm. Hımm. Evet. Eee, padel tam olarak nasıl bir oyun, açık havada mı yoksa, eee, k eee, squash gibi kapalı havada mı, kapalı ortamda mı oynanıyor?
Eee, ikisi de var aslında, normal tenis gibi padel, eee, tenisin biraz daha, ııı, s şeyin, eee, sahanın biraz daha küçüğü, tenis sahasının biraz daha küçüğü ve 4 kişi oynanıyor. Yani, 2 kişi çok zor, böyle, çünkü çok hareketli bir spor. Böyle, tenis kortunun, eee, yanlarında camlar var gibi düşün. Top oralardan da sekebiliyor. O yüzden, böyle, çok aktif ol aktif olman ve 4 kişi oynaman gerekiyor.
Hı hı. Hı hı. Hımm. Hımm, anladım. Anladım. Hem badminton hem de squash'ın biraz karışımı gibi bir şey geldi bana. Bir de tenis gibi üçünün, böyle, kuralları evet bayağı, ııı, kalori de yaktırıyordur muhtemelen, ister istemez vücudun zaten, eee, mutlu, güzel hormonlar salgılıyor. Eee, anladım, peki diğer hobilerin neler?
Evet. Kesinlikle. Eee, ya, yeni bir dil öğreniyorum şu anda, onu hobi olarak görüyorum çünkü, ııı, zorunluluktan öğrenmiyorum ama yaşadığım yer bu. Yani, bir tık öğrenmem gerekiyor aslında ama bir de severek yapıyorum, hani, zorunda olmadığım için yaptığım için buna da hobi diyebilirim. Buna da neredeyse haftanın 7 günü vakit ayırıyorum, 4 gün kursa gidiyorum. Evet, 4 gün kursa gidiyorum, diğer kalan 3 gün eee, tabii diğer kalan 3 gün de biraz daha az, hani, böyle, 1 saat günde gibi bir vakit ayırıyorum.
Hı hı. Hı, hı hı. O! Evet. Hı hı. Yani, hem çalışıyorsun yoğun olarak hem 4 gün kursa gidiyorsun fiziksel olarak ve 3 eee, birkaç sefer de padel galiba. Bayağı yoğun. Ama kendini iyi hissettiğin bu yoğunlukta. Eee, yani, tatmin olmuş olman çok önemli. Çünkü öbür türlü zaten hepsi eziyet gibi gelirdi galiba, değil mi?
Evet. Evet. Kesinlikle kesinlikle öyle. Yani, mümkün olduğunca, aaa, haftalık düzenimi yapıyorum. Zaten kurs günlerim belli mesela. Pazartesi'den Perşembe'ye gidiyorum 4 gün. Eee, bir de ben 2 2 gün ofise gidiyorum. 3 gün evden çalışıyorum. O 3 gün evden çalıştığım günler sabahları spora gitmeye çalışıyorum. Ama padel değil hani egzersiz yapmaya. Ben onu da hobi olarak görüyorum. Çünkü böyle dışarıda insanlarla birlikte yapıyorum, spor salonuna gidip yapmıyorum. Eee ve hafta sonunu da padel ayırıyorum. Yani, her haftamı düzenliyorum. Düzenlemezsem çok karışıyor ve artık tatminden çıkıp eziyete dönüşebiliyor.
Hı hı. Hı hı. Hıı. Anladım. Yani, aslında, eee, senin için, eee, bu padel sosyalleşme, eee, hobisi gibi de daha çok. Çünkü egzersize ayrıca bile tekrar gidiyorsun, eee, sanırım. Eee, peki, 1 tane daha hobin olduğunu söyledin o neydi?
Evet. Eee, aslında seyahat etmeyi de çok seviyorum. Ama şu an anormal yoğun olduğum için, böyle, seyahatlerim daha kısa süreli oluyor. Uzun süre, yani, ben uzun uzun seyahatler yapmayı da seviyorum ama hem iş olsun hem, eee, bu kurs olsun; o yüzden, böyle, hafta sonu küçük kaçamaklar yapabiliyorum sadece. Iıı, böyle, seyahat hobim biraz <clears throat> geri planda kaldı şu anda.
Hıı. Hı hı. Anladım anladım, ona vakit buldukça artık ya da şu anki günlük, eee, planında değil ama hani genelde, eee, hayatında tutmaya çalıştığın bir hobi. Peki, eee, bu, ımm, mesela padel üzerinden konuşursak veya padel, eee, bu sen başladığından sonra sende bir değişiklik oldu mu böyle özgüven, mutluluk veya bir başka bir, iii, o arkadaş grubuna ait olma gibi etkileri oldu mu?
Hı hı. Tabii, şöyle, ben normalde birazcık çekingen bir insanım, eee, ama sosyalleşmeyi de seven bir insanım. Sadece böyle ilk adımları ben atmam. Eee, padel başladıktan sonra zaten ortak arkadaşlarımla başlamıştım ama şöyle bir şey oluyor, 4 kişi oynanıyor ba yani, belli günler oynuyorsun zaten mesela hava yağmurlu olduğunda kapalı salon bulmak biraz daha zor oluyor. O yüzden böyle zaten belli bir, eee, kısıtlama var bu konuda, ııı, ve arkadaş bulmak gerekiyor. Hani, her 4 kişi aynı anda, ııı, bazen, eee, ulaşılabilir olmuyor. O yüzden böyle beni biraz daha sosyal yaptı. Mesela biriyle tanışıyorum, Padel oynuyorsa, "A, birlikte oynayalım," hani, böylece ortamım da genişliyor hem de biraz daha kendimi, eee, dışa dönük buluyorum Padel oynarken.
Hıı, hı hı. Hı hı. <smacks lips> Anladım. Yani, hobisini aslında, eee, yalnızlıktan da çıkaran bir şey oluyor ama, eee, içsel doyum sağladığını da düşünüyorsun herhâlde, değil mi?
Ke kesinlikle, kesinlikle. Yani, eee, spor yaptığımda zaten çok mutlu oluyorum. Bir de bunu başkalarıyla birlikte yaptığımda günüm verimli geçtiğinde daha da mutlu oluyorum daha da beni tatmin ediyor. Yani, o haftam başarılı geçmiş sayabiliyorum.
Hı hı. Anladım. Peki şimdi hem, eee, gezmek, eee tamam gezmeyi biraz dışarıda bırakacak o biraz çünkü daha geniş bir sürü, eee, farklı, ııı, ımm, kapsamlı bir hobi. Ama dil öğrenmek ve, eee, padel oynamak, spor yapmayı ka kıyaslarsan, eee, sence bunların, aaa, kişisel tatminde, eee, se ta tatmine katkısı aynı mı? Yani, mesela ikisi de beni sadece mutlu ediyor deyip geçebilir misin? Yoksa farklı, ha, yok kesinlikle sadece bu ve diğeri bu diye ayırabilir misin?
Eee, bence farklı. Çünkü mesela, eee, bazen, eee, bu dil kursunu öğrenirken kursa giderken, dil öğrenirken pardon kursa giderken bazen ayaklarım geri geri gidebiliyor. Ama mesela padel o giderken, eee, koşa koşa gidiyorum diyebilirim. Hani, biri beni daha fazla mutlu ediyor kesinlikle.
Hıı. Hem de ısınma olmuş olur koşarken <chuckles> belki. <chuckles>
Eee, kesinlikle. <chuckles> Yani ,çünkü mesela dilde, eee, bir şeyleri çalışman, bir şeyleri ezberlemen, eee, birazcık kafa yorman gerekiyor. Tabii ki sporda da birazcık kafa yorman gerekiyor ama, eee, biraz daha rahatlamak için spor açıkçası. Ve beni daha m motive, daha mutlu ediyor. Kursta, ya, yeni bir dil öğrenmenin mutluluğu var. Yaşadığın ülkenin dilini öğreniyorsun, insanlarla sosyalleşmek için bir dil öğreniyorsun. Ama onu öğrenirken de belli zorlukları var maalesef. E, ondan dolayı ikisi birbirinden çok farklı.
Hı hı. Evet. Anladım, biraz daha disiplin gerektiriyor ve ödevleri var tabii dil öğrenmenin ister istemez. Eee, anladım ama istediğini severek yaptığın için, eee, bir şekilde o da, aaa, ımm, <tsk> e, keyif veriyor bir kıs be özellikle geliş geliştirdikten sonra herhâlde. Peki, eee, daha önce hiç, eee, resim, müzik, işte, yağlı boya, tepsi yapma, seramik gibi şeyler denedin mi?
<chuckles> Evet. <chuckles> Kesinlikle. Eee, denedim. Şöyle resim aslında, aaa, resme, eee, yatkınlığım olmadığını biliyorum. Çünkü, böyle, ilkokulda hep aynı resmi yapardım. Yani, resim, ııı, dersine girerdik gerçekten herkes aynı resmi yapardı. Bende öyle 2 dağ, hani, klasik bir resim var, ya, 2 dağ çizersin ortasında güneş bir de nehir akar. Her ders aynı resmi yapardım. Evet, ev eve gelen yol, çiçekler dere kenarındaki falan. Klasik. Bütün ders onu yapardım. Eee, sonra yani resme ho eee, bir yatkınlığım olmadığını oradan biliyordum. Sonra arkadaşımla seramik daha doğrusu arkadaşım denemek istedi seramik. Bana eşlik eder misin, dedi. Ben de tabii ki, dedim. Ben öyle, eee, bir yerlere hobi denemeye karşı değilim. Sevmesem bile, yani, beğenmeyeceğimi bilsem bile bir şans veririm. Eee, baktım beğeniyorum devam ederim, baktım beğenmiyorum, "A, niye gittim?" demem, benim için tecrübedir bu. Eee, se evet. Seramik de böyle bir şey benim için. Arkadaşım çok gitmek istiyordu. Ben de "Tamam, gidelim. Hem sosyal aktivite yapmış oluruz hem arkadaşımın bir isteğini yerine getirmiş oluruz." Eee, gittik, ııı, denedim. Ya, beni çok açmadı açıkçası. Ben, böyle, daha çok, eee, fazla kişilerle yapılan, daha aktif, eee, hobileri tercih ettiğim için tek başına yapılan hobileri çok sevmiyorum. O da benim ilgimi çekmedi, devam etmedim açıkçası.
Hı hı. Hıh. Evet. <chuckles> Ağaç ve ev ve eve gelen yol diye. <chuckles> Hı hı. I hı. I hı. Hı hı. Hıı, ne güzel. Hı hı. Hıı. Anladım. Anladım, biraz daha kafa dinlediğin hobiler değil ama sosyalleştiğin, gülüp eğlendiğin, bir şeyler paylaştığın şeyleri seviyorsun galiba.
Evet, doğru.
Evet, eee, peki, teşekkür ederim. Eee, peki, şimdi mesela biraz bahsettin ama hibrit, eee, modelle çalışıyormuşsun sanırım. Eee, iş tempon ve bu ilk, eee, hobilerini adapte etme şeyinde, emm <smacks lips> planında nasıl zorlanmıştın? Ya da nasıl şu anda nasıl tam şekillendirdin? Biraz daha detay verir misin onunla alakalı?
Hı hı. Eee, biraz zorlandım açıkçası en başında çünkü zaten yeni bir yere taşınmıştım, işe başladım. Iıı, şeyi bilmiyorum. Hani, nerede mesela dedim ya ben spor salonuna gidip spor yapmayı sevmiyorum, e padel için insan gerekiyor. Yeni bir yerdeyim, 4 kişi nasıl bulacağım?
Hı hı. Evet. Zor bir de bayağı. 4 kişi hem de. 1 kişi bile değil. <chuckles> 3 kişi var gereken.
Ke <chuckles> kesinlikle. Yani, eee, ondan mesela şöyle hemen araştırmaya başladım. Bu parktaki, eee, egzersiz yapılan yeri buldum. O da grupça yapılıyor, bir öğre hocan oluyor antrenörün. Grupla birlikte ders yapıyorsun. Orada da yeni insanlarla tanıştım ve açık ortamda olduğu için parkın içinde olduğu için çok hoşuma gitti. Ama şöyle bir şey vardı: Ne zaman gideceğim? Akşam gitmeyi sevmiyorum, bir de üstüne kurs geldi. Eee, birazcık uykumdan fedakârlık etmeye başladım. Ofise gitmediğim günler, eee, parka gidiyodum spor yapmaya. padel'de de şöyle oldu, ııı, art yani, yavaş yavaş insanlar tanıdıkça benim hobimi biliyorlar zaten. "A, bak.", diyor, "Benim bu arkadaşım padel oynuyor, sizi tanıştırayım, eee, birlikte padel oynamaya gidersiniz." Gerçekten de beni arkadaşıyla tanıştırdı, onlar başka arkadaşıyla tanıştırdı. Öyle kalabalık bir ortamımız oldu. Iıı, hafta sonlarında, ııı, düzenli bir şekilde gitmeye başladık.
Hı hı. Hıı. Tabii. Hı hı. Hı hı. Oh, ne güzel. Çok tatlı olmuş gerçekten. Eee, anladım. Peki, şimdi şöyle desek, eee, başlamak isteyen böyle spor, tenis, padel veya başka bir hobiye, dil hobisi de olabilir. Başlamak isteyen ama zorlanan kişilere, eee, böyle pratik birkaç öneri istesem senden, mesela "Şunu, şunu yapın ama yılmayın."; "Şunu, şunu yapın ama bu da olabilir." gibi, var mı?
E evet. Şöyle, eee, kesinlikle bunu zorunlu bir şeymiş gibi yapmasınlar. Sonuçta hobi, eee, insanın zevk aldığı bir şey, eğlendiği bir şey, kafasını dağıttığı bir şey. Aynı zamanda kişisel gelişimine de katkı veren bir şey. O yüzden bunu zorunluluk gibi algılamadan insanlar sevdikleri hobilere yönelmeli bence. Bir de, eee, gerçekten hobisine vakit ayırma. Zaten insan sevdiği bir şeyi yapıyorsa ona vakit ayırır bence. Imm, yani, düzen düzen olursa insanlarda bu hobiye başlayacak mesela haftada 1 ben bu, ııı, hobimi gerçekleştireceğim. Çünkü haftada 7 gün gideceğim derse, hem gerçekçilik seviyesi düşüyor hem de bunaltıcı olabilir. Yani, benim dediğim istedikleri, sevdikleri bir şeyi düzenli bir şekilde kendilerini sıkmadan yapmaları o hobide başarılı olmalarını sağlar bence.
Hı hı. Hımm, evet, çok doğru. Anladım. Yani, gerçekçi hedefler koymak ve, hani, gerçekten sevdiği şeyi yapmak, eee, öncelikli oluyor ama diyelim ki düzenli yapmak istedi, ilk aylarda birkaç tane fire verdi ve motivasyonunu kaybetti. Ne yapmalı bu kişi?
Hıı. Eee, şöyle, bence bir süre ara verebilir. Eee, benim başıma geldi bu. Ben önceden satranç oynuyordum ve, eee, çok yoğun oynuyordum. Hani, ııı, her gün oynuyordum, turnuvalara katılıyordum ama bir yerden sonra ba eee, bir yerden sonra <giggles> evet, yo, yo genelde, böyle, hep sporla ilgili de, eee, küçükken merak salmıştım satranca, eee, belli bir yaşa kadar da oynadım liseye kadar. Ya, şu anda da hâlâ oynuyorum ama, eee, şimdi ondan bahsedecektim. Yani, çok yoğun oynadığım için böyle turnuvalar, artık turnuvalar beni birazcık strese sokmaya başlamıştı. Tünk çünkü Türkiye turnuvalarına katılıyordum. Hani, bir başarı beklentisiyle katılıyordum. Belki de o beni soğuttu birazcık, eee, ve ben soğudum yaptığım hobiden. Dolayısıyla birazcık boşluk bıraktım, eee, birazcık kendimi başka şeylere verdim. Ama ondan sonra mesela şimdi açıyorum, oynuyorum, arkadaşlarımla oynuyorum, zevkli bir şekilde oynuyorum. Hani, çok bunalan biri, hobisinden soğuyan biri birazcık ara verip başka şeylere yönelebilir. Sonra isterse zaten o eski hobisine geri dönebiliyor.
Hıı. Vay canına. Çok enteresan hobilerin var. Böldüm, kusura bakma. Hıı. Çok iyi. Hımm. Anladım. Anladım. Peki, daha başında aslında, başında olduğunu düşünsek mesela her sabah bisiklet sürmek hobi olarak. Eee, bunu, işte, 1 hafta boyunca yaptı ve belirli günlerde ama 2. haftada 2 gün ya maalesef yapamadı ve kendini kötü hissetti. Artık yapamayacağım hissine kapıldı bu kişi. Ne dersin böyle bir kişiye?
Hı hı. E, şöyle, mesela, ııı, eğer gerçekten o bisiklet sürmeyi istiyorsa, ııı, 1 saat değil de mesela 10 dakika sürmeli bence. Hani, kısa kısa, yavaş yavaş arttırarak gitmeli. Ama, eee, yani, o 10 dakika bile ona zulüm geliyorsa, 10 dakika bile canı istemiyorsa bence o o hobi o kişinin hobisi değil, yani. Eee, o yüzden başka bir şeylere yönelmesini tavsiye ederim. Ama gerçekten istiyorsa ı kısa kısa, yavaş yavaş ilk, iii, 2-3 gün 10 dakika, daha sonra 15 dakika böyle artıra artıra yapmasını tavsiye ederim.
Hı hı. Hı hı. Anladım. Yani, toparlamam gerekirse gerçekten keyif aldığı, kendine dürüst olaraktan gerçekten keyif aldığı bir şey bulmalı bir insan ve kendine gerçekçi hedefler koymalı. Her gün değil, her sabah 5'te kalkıp yapacağım şeklinde değil ama yapabildiği kadarıyla başlamalı ve zaten keyif alıyorsa onu yapmak ona zulüm olmuyor diyorsun. Arada fire verirse de, eee, gerçekçi d olmayan hedefinin sağlamasını yapmış olur ve biraz daha azaltıp devam edebilir, yine de devamlılık önemli. Bir hobiyi devam, eee, gerçekten, eee, hayatına, ııı, yerleştirmek için galiba, değil mi?
Evet. Kesinlikle. <chuckles> Tabii ki. Tabii ki, tabii ki. Devamlılık, yani, devam etmezse zaten onu, ııı, çok da, yani, zaten bir şey yapmak istiyorsan onu yapacağın o haftanın, ııı, bir zamanına sığdırırsın, ona vakit ayırırsın. O zaten senin sevdiğin bir şey, yapmak istediğin bir şey oluyor ama sen ona zaten zaman ayıramıyorsan ya da ayırmak istemiyorsan o senin hobin olmuyor bence.
Gerçekten çok sağlam iradeli, ııı, güzel motivasyonlu birisin ve bence, eee, insanlara ilham verecek bir, eee ımm, bakış açın var. Eee, benim için çok keyifli bir sohbet oldu. Aaa, teşekkür ederim paylaştığın için kendi görüşlerini hobilerinle alakalı.
Ben teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli bir sohbetti. Kendine iyi bak.
Sen de. Hoşça kal. Görüşmek üzere.